Du, ähm. Vielen Dank, dass du bereit bist, mir zu helfen. Ich habe da so 'n kleines Problemchen. Was w wirklich das ist nicht so tiefgreifend, aber es ärgert mich. Ähm, ich ärgere mich über mich selber. Äh, ich habe so 'n ganz ungesundes Snack-Verhalten entwickelt. Ich bin, äh, jetzt seit einiger Zeit in Süditalien, ähm also, n seit einiger Zeit, noch nicht so lange. Ich bin seit seit 1 etwas über 1 Monat hier. Äh und ich habe mir angewöhnt, die ganzen örtlichen Leckereien alle auszuprobieren mit der Entschuldigung: Ich will ja die lokale Kultur kennenlernen. Ähm, hier gibt es, äh als eine ganz besondere Spezialität, Taralli. Das sind so kleine Ringe aus Teigringe ähm, wie, ähm, salzige Kekse. Äh, mit die gibt es mit Fenchel, die gibt es mit Peperoni, g die gibt es mit Pizzageschmack und, und, und. Ähm
Mhm.
Die sind 'ne unglaubliche Versuchung für mich. Ähm, es gibt hier Brote oder Brötchen, die ganz besonders gebacken sind, die unglaublich lecker schmecken. Ähm, es gibt hier Salamis, ähm, die w die wirklich total lecker sind.
Ja.
Und ich habe früher eigentlich immer bin ich immer so nach dem Motto vorge bin ich immer nach dem Motto vorgegangen, ähm, 6 Tage normal, geplant essen und dann 1 Tag kannst du mal 'ne Ausnahme machen. 1 Tag geht alles. Ähm. Ich stelle gerade fest, dass sich bei mir das so 'n bisschen einreitet, dass ich tatsä tatsächlich nur noch Ausnahmen mache, ähm, und das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm hast du da 'ne Idee, was ich da machen kann?
Mhm. Also, zuerst mal ist es sehr lobenswert, dass du dich da so gut integrieren willst und auch die- wie du sagst- lokalen Spezialitäten ausprobieren möchtest. Ähm, da spricht ja an sich auch gar nichts dagegen, wie wenn du schon sagst, wenn es Ausnahmen bleiben. Ähm, so wie ich das rausgehört habe, handelt es sich ja eher um, ja, ähm, Süßigkeiten, Nachspeisen, Snacks, auf jeden Fall nichts, wo man sich dauerhaft ernähren sollte. Ähm, fä fallen dir so konkrete Gefühle ein, die dich dazu bringen, quasi das zu machen? Also, ist dir quasi, hm, sagen wir mal, ähm ist es so 'n Art Belohnungsdrang oder greifst du aus Stress dazu oder ist es dann wirklich einfach: „Okay, e es schmeckt mir und ich muss, ähm, schauen, dass ich davon wegkomme und mich wieder gesünder ernähren.“ Also, was glaubst du, ist da so, ja, der der Hauptauslöser, warum du quasi w aus 'ner Ausnahme 'ne Gewohnheit machst?
Ha. Das ist 'ne total interessante Frage, weil, ähm, jetzt, wo du das erzählt hast, oder wo du die Frage so 'n bisschen vorbereitet hast Ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Frage mit dem Begriff Hunger beantworten kann. Aber bei mir hat sich so 'n Tagesablauf eingearbeitet, ein eingerenkt, den nachdem ich vorgehe. Ähm, ich frühstücke nicht, das heißt, ich stehe auf, trinke, ähm, 1 oder 2 große Tassen Kaffee und esse dann nichts
Mhm.
bis jetzt ist die Frage, bis ich hungrig bin oder bis ich meine, jetzt sei es Zeit, was zu essen. Das ist dann so zum Ende des Morgens hin. Ähm so meistens um um die 11:00 herum. Und da esse ich dann durchaus so viel, dass ich dann das, was man als normales Mittagessen bezeichnet, gar nicht mehr brauche. Aber dann werde ich tatsächlich so gegen 4 oder sowas, wieder hungrig. Das ist zu spät fürs Mittagessen und es ist zu früh fürs Abendessen. Und wenn ich dann was esse, dann ist das tatsächlich so einer von diesen Snacks, oder 2, also, 'ne Handvoll von diesen Taralli oder, oder, oder.
Mhm.
Aber da bin ich dann so hungrig, dass ich durchaus so viel esse, dass ich dann nicht dass ich dann keinen Hunger auf Abendessen habe und dann lohnt sich das ja nicht, noch irgendwie 'n Abend echtes Abendessen vorzubereiten. Und dann esse ich womöglich noch mal 'ne Runde irgendwas irgendwann um um 20:00 oder so, was dann der Ersatz für das Abendessen ist. Ich mache mir da selber was vor.
Okay, ja, verstehe ich, ähm, total. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, kochst du auch gar nicht mehr selber, oder? Also, du ko kochst jetzt weder Mittagessen noch Abendessen, weil du sagst, oft lohnt sich's dann gar nicht, weil du schon so viel gesnackt hast, sage ich jetzt mal, dass dass du gar keinen Hunger mehr hast, oder? Also, habe ich das richtig verstanden?
Äh, das ist, s da was ich dir da beschrieben habe, das ist so ‘n ganz schlechter Tag. Ähm, an den etwas besseren Tagen koche ich tatsächlich dann entweder das Mittagessen oder, äh, das das Abendessen. Das sind die normalen Tage und an den richtig guten Tagen und da möchte ich gerne hin, ähm m koche ich wirklich sowohl zum Mittag als auch zum Abendessen, dass ich da was nicht kochen unbedingt, aber dass ich mir 'n 'n 'ne richtige Mahlzeit zubereite.
Okay. Ich hätte mal schon den 1. Vorschlag zu machen. Will mal schauen, was du davon hältst. Und zwar, ähm, wie wäre es denn, wenn du versuchst, ähm, quasi das Naschen, sa sag nenne ich jetzt einfach mal, darauf zu beschränken, dass du dir selber, ähm, die Grenze setzt: „Okay, ich esse erst was Normales und Naschen kommt dann danach“. Dann hättest du ja zumindest schon mal sichergestellt, dass du eine richtige Mahlzeit am Tag hast. Du hast ja gesagt, du frühstückst nicht, das machen ja viele Leute, kann man ja auch so beibehalten, ähm, aber dass du dann vielleicht sagst: „Okay, ich esse erst was zum Mittag und dann wird genascht.“ Wär hast du das schon mal überlegt, oder wäre das, äh, vielleicht 'ne Option, mit der du leben könntest?
Mhm. Also, das ist auf jeden Fall das Ideal. Das ist auf jeden Fall das, w w wo ich hin möchte, weil ich halte nichts von so hundertprozentigen Schwarz-Weiß-Lösungen, dass ich überhaupt nicht mehr in der Stadt die Sachen sind hier einfach lecker. Und das w w will ich mir nicht vorenthalten, ähm
Mhm.
das müsste ich mal d das müsste ich tatsächlich mal müsste ich tatsächlich mal ausprobieren, ob ich das hinkriege, weil es nervt mich. Es geht mir auf die Nerven. Das ist nicht das ist nicht das, was ich als gesunde, als richtige Ernährung für mich selber verstehe.
Mhm.
Ähm, ja, das wäre 'ne Möglichkeit.
Ja, genau, weil wenn du eh schon sagst, quasi, du siehst ja das Problem selber schon ein. Das nervt dich ja selber. Und dadurch, dass dir das Essen ja schmeckt. Also, die, äh ja, das <chuckles> Naschen, ähm, wäre das ja auch so 'n Art Belohnungseffekt, ne? Wenn du dich dann darauf freuen kannst, schon quasi beim Mittagessen: „Hey, cool, danach kriege ich wieder, äh, Nachspeise XY,“ sage ich mal, denn das ist ja auch schon so so bisschen, ja, 'n motivierender Effekt, also, da hat man dann auch ja eigentlich schon Lust, dann auch was ja, was Ordentliches zu Mittag zu essen, weil man weiß, okay, danach darf man guten Gewissens wohl gemerkt wieder naschen.
Ähm. Das ist muss ich leider sagen, das ist wahrscheinlich eher gefährlich, weil mit belohnen mich selber belohnen möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich habe Glück, dass ich den Gedanken bei Essen eigentlich nicht habe, ähm, weil, wenn ich damit einmal anfange, dann wird es, glaube ich, bei mir schwierig. Aber einfach eine Grenze hinter mich bringen und hinter dieser Grenze danach nach dieser Zeit ist es völlig okay, wenn ich dann, ähm, irgendwas Süßes oder oder auch was Salziges, äh, einfach einfach esse. Das könnte tatsächlich funktionieren. Das ist tatsächlich 'ne Sache, ähm, die ich mal ausprobieren möchte.
Mhm. Ähm, schätzt du dich dann als, ich sage mal, willensstark genug ein, das auch durchzuhalten, ohne 'n ja 'nen Plan oder so 'n weil du sagst, du bist kein Fan von dem Belohnungssystem. Ähm, glaubst du, du hältst es auch durch, ähm, allein t durch die Tatsache, dass du dir das quasi vornimmst? Oder brauchst du vielleicht noch 'nen motivierenden Faktor wie ich weiß nicht, vielleicht hast du 'nen Partner oder oder jemand, der halt irgendwie dir nahe steht, der bei dir wohnt oder den du oft siehst, mit dem du das quasi gemeinsam so als, ähm, ja, sagen wir mal, Gemeinschaftsprojekt machen kann kannst? Äh, sowas motiviert ja a auch ganz schön, wenn man das sowas zu zweit macht.
Ähm, habe ich leider nicht. Das heißt, da muss ich alleine durch. M bislang w und das muss ich mir mal überlegen, ob ich das auch so umsetzen kann. Ähm, bislang war meine Lösung zu sowas, immer grundsätzlich, was ich nicht im Haus habe, das wird auch nicht gegessen. Das heißt, ich habe versucht, mich zu beschränken beim Einkauf. Äh, was haben wir für 'n Tag? Ach, wir haben einen von diesen 6 Tagen, wo ich richtig, in Anführungszeichen, esse. Äh, dann habe ich solche Sachen einfach gar nicht eingekauft. Ähm, und ich glaube, da muss ich wieder hin, wenn ich es nicht im Haus habe, wenn ich sage: „Ich esse jetzt 'n richtiges Mittagessen“ und dann mache ich 'ne kleine Pause und gehe zur Bäckerei und besorge mir 'n kleinen, ähm 'n kleinen 1 von den kleinen Kuchen, die es hier gibt, die so unglaublich lecker sind. Ähm, das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber dann eben nur 1 kaufen und nicht 3 für die nächsten 3 Tage, weil dann die sind in Gefahr. Die esse ich dann einfach auf.
Ja, da hast du eigentlich schon mal 'n ja, 'ne ganz gute Routine, würde ich mal sagen, selber angesprochen. Einfach nicht das Zuhause zu haben, was man gern isst, weil dann kann man's ja auch nicht essen. <chuckles> Und und dann einfach auch weniger im Zweifelsfall einzukaufen. Was mir so spontan noch einfällt, ist, ähm
<laughs>
ich nehme an, quasi du möchtest es nicht weiterführen, weil du dir der langfristigen Konsequenzen einer ungesunden Ernährung bewusst bist. Und, ähm, sich das dann vielleicht immer wieder bewusst zu machen, wenn man in die Situation kommt, wo man wieder zum Naschen verleitet wird, oder wie wenn du sagst, wenn du einkaufst und dann überlegst: „Okay, packe ich jetzt, äh, nochmal das 3. Päckchen Kuchen in den Einkaufswagen.” Da dann sich einfach mal drauf zu besinnen, warum man eigentlich drauf, äh, verzichten möchte oder verzichten ist vielleicht das falsche Wort, aber warum man das einschränken möchte. Einfach, weil man weiß: „Okay, langfristig tut mir das nicht gut.” Und jetzt, ähm, in jungen Jahren, sage ich mal, geht das äh, steckt der Körper das noch weg. Aber wenn man das halt langfristig macht, äh, ja, kommt man in so 'ne Art Abwärtsspirale, wo sich der Körper dann auch, äh, langfristig vielleicht nicht mehr erholen kann. Also ich, hm, hm, spreche jetzt einfach mal so Stichwort Diabetes zum Beispiel an, was ja so 'ne Volkskrankheit ist. Meinst du, das wäre vielleicht noch 'ne Sache, wo du umsetzen könntest, die dir dabei hilft?
Ähm. Äh, ich zögere da gerade so 'n bisschen. Aber du hast natürlich recht. Ähm, äh, ich glaube, das Wort ausgewogen ist das, was ich suche für mich. Ähm, und ich muss mir da nicht wirklich bewusst werden, weil d bi bei jedem bei jedem dieser kleinen Teilchen, die ich dann nasche, ähm, da habe ich sofort das schlechte Gewissen: „Oh, das geht jetzt direkt auf die Hüfte.” Ähm, da muss ich 'n bisschen aufpassen. Aber, äh, das will ich gerne ich will es gerne mal versuchen. Einfach mal gucken, wie weit ich damit komme. Vielen Dank.